Sí, entonces, me gustaría saber sobre sobre este viaje, ese recuerdo con el ese destino, pues, que que recuerdas con tanto cariño que me pudieras compartir para esta ocasión.
Ujú. <giggles> Claro, pues, no solo lo recuerdo sino que lo vivo todos los días, porque me quedé a vivir ahí. <laughs> Eh, hicimos hicimos un viaje a Italia <smacks lips> porque queríamos, bueno, conocerlo, mm, ¿por qué Italia? Porque bueno Sí, sí f siempre fue un destino de los sueños, ¿no? Como: "Ay, quiero no solo conocer", y siempre dije: "Quiero vivir en Italia". No sé.
A ver. <chuckles> Guau, <laughs> a ver, sí, cuéntame. <chuckles> Okey, qué bello. Claro, bello destino. Ujú. Pues muy sacado del del libro de cuentos, ¿no? Es es Italia, muy muy bonito, pues, tiene muchos paisajes, está conectado a la costa, o sea, y además la la forma que tiene el país en sí, o sea, por lo que dicen: "Ah, es es una botita, es un es como que alguien pateando una pelotita", es es es muy especial ese país, pues. <giggles>
Totalmente, sí. Totalmente. E uh Sí, es una cultura muy especial, tiene muchas maravillas, mucha magia y muchas cosas superlindas que cuando uno viene aquí, pues, quiere quedarse, quiere seguirlas viviendo, no quiere como dejarlas, <giggles> como que no te quieres devolver y quieres quedarte ahí, mm, tiene mucha magia, y bueno, Italia es ese destino, y, n nosotros vinimos y ya después nos devolvimos, obviamente, porque era un viaje turístico, mi esposo tiene la doble ciudadanía y se vino después solo para poder hacer como todo el ejercicio, conseguir dónde íbamos a vivir, cómo, en qué es en qué lugar íbamos a vivir.
Okey. Ajá. Claro. Ujú. Okey. <giggles> Pues, sí, analizar el país como tal, ¿no?
Totalmente, sí, porque nosotros tenemos dos hijos y no podíamos así como tan tan par de adolescentes, el viaje de aventura, <giggles> tenía que ser algo medianamente aterrizado para para un poquito como de estabilidad, ¿no? También para los hijos, y bueno, nos vinimos y nos quedamos y aquí estamos.
Ya. Ujú.